Ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio. È già passata l'ora di pranzo, ma noi parliamo di cibo <chuckles> tanto per cambiare. <chuckles> Io sono lombarda quindi la la nostra cucina sì, non è la mia preferita se devo dir la verità. Eh, tu invece di dove sei?
Ciao, mhmm, buon pomeriggio. Ehm, sì. <chuckles> Di dove sei? Della Sicilia.
Oh, quella sì che è la cucina che che che mi piace, mamma mia. Senti, ma la tua cucina regionale preferita qual è?
Eh. Eh, beh la Sicilia.
È la tua, eh, per forza, per forza. Senti, ma cosa ti piace di più? Se devi fare prop più i dolci o i salati intanto? Partiamo dalle basi. I dolci.
Uhm, sì. Allora Mh, i dol i dolci, io amo i dolci. Infatti ora sono a dieta e per me non mangiare dolci è la cosa peggiore.
Eh. No, che strazio, senti un po', beh, il gelato, lo puoi mangiare però.
Eh, no, non lo posso mangiare. No.
Neanche quello, ma dai, un piccolo sgarro ogni tanto?
A 2 mesi che non mangio dolci.
<chuckles> Sei peggio che la quaresima. <chuckles>
Ehm. Eh, però bisogna farlo. Te piace di più il dolce o il salato?
Sì. Ah, io adoro il salato e come cucina regionale la la mia preferita è quella dell'Emilia Romagna, perché mia mamma era emiliana e quindi noi a casa abbiamo spesso mangiato le le cose emiliane. Quindi pure abitando in Lombardia, vedi, non
Mh-mh. Quali sono le cose tipiche dell'Emilia Romagna?
Ah, beh, guarda c'è l'imbarazzo nella scelta: i tortellini, le lasagne, gli e poi c'è anche perché c'è l'emi le cose tipiche emiliane e anche quelle romagnole, quindi a me piace veramente tutto. Ehm altre cose emiliane c'è l'erbazzone che è una torta salata con, uhm, le erbette dentro e poi, ma da quello che mi ricordo che facevamo a casa, le tagliatelle. Le classiche tagliatelle col ragù non mancavano mai, eh. Senti, ma nel ragù quan cosa ci mettete? Dimmi un po' che magari è diverso.
Mh-mh. Sì. Ah, buone, pure qua le facciamo. <chuckles> Allo io non sono proprio bravissima a cucinare, per cui le cose precise non te le so dire.
Eh.

No vabbè. Eh si è questa
Con la norma, con la pasta alla norma.
madò che bomba! Sì che la pasta alla norma è buonissima. Tra l'altro ho le melanzane a casa adesso mi hai fatto venire in mente quasi quasi la faccio stasera.. <giggles> Una robina leggera. <chuckles> No è che finalmente è calato un po' il caldo e oggi si sta da Dio e forse mi ritorna la voglia di cucinare guarda. Senti ma hai altre vediamo fammi pensare, perché u a un altro tipo di cucina che a me piace molto vabbè ti stavo dicendo quella romagnola, ma perché al al di là della anche quella eh certo anche quella, ma la romagnola perché sanno fare il pesce in un modo incredibile. Cioè sanno valorizzare veramente i pesci poveri che sono le le alici, gli sgombri, sanno va valorizzare tutto secondo me. E poi vabbè la classica piadina quella va che cosa cosa gli devi dire alla piadina, niente. <chuckles> Cioè devi solo mangiarla, n non puoi dirle nulla. <chuckles> Scusami, non volevo <laughs> Eh, che poi e dimmi.
Op <chuckles> <chuckles> Mh, quella romana. Mh-mh. <chuckles> Eh ce Mi è venuta fame. No, tranquilla. Però ti devo dire un posto dove ho trovato che sanno fare il pesce benissimo
Sì?
in Albania.
Anch'io sono andata in Albania.
Io l'ho amata l'Albania, troppo buon l la pasta e il pesce che ho mangiato là, con tutto che sono siciliana.
Ma anch'io tantissimo. Anch'io No, p e infatti noi mangiavamo sempre pesce perché costava tutto così poco che dicevi:" Oh qua adesso basta!" Era proprio buono! Sì, era proprio buono. Dov'è che sei stata in Albania?
Sì, ma oltre il prezzo, ma proprio buona. Allora io sono stata, mhmm, perché il mio ragazzo si è andato a fare i denti a Lushnjë.
Ah, che bell'idea questa. Eh si.
Si, siamo stati là che era un paesino e anche perché a noi non piace molto la città per cui a Tirana sì siamo stati però preferiamo più un posto un po' più tranquillo. Poi abbiamo preso la macchina, siamo andati a Durazzo, siamo andati a Golem. Sì, abbiamo fatto tutta la parte di mare e siamo andati pure a Ksamil e nell'altra parte proprio opposta.
Eh. Mh. Bella Durazzo, mi è piaciuta un sacco, bella. Eh. E noi stavamo a Ksamil proprio. Poi anche noi però eravamo in macchina quindi ab abbiam fatto un sacco di giri. Ksamil meraviglioso, meraviglioso.
Bello. Sì, sì infatti tra un mesetto dovrei andare e tappa fissa a Ksamil, pure se facciamo più di 4 ore di macchina si deve fare. Il mare là era meraviglioso, però siamo andati, ehm, a febbraio.
Ma che belli. <chuckles> <laughs> È vero? Eh.